ये आजकल ना मैं एक बहुत ही अजीब-सी परेशानी का सामना कर रही हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ और असली भूख और उम, क्या है और मन की इच्छा क्या है, मुझे उसके बीच का भेद समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ मेरी अ, इच्छा है खाने की, अलग सी तृप्ति फील कर रही हूँ मैं या फिर मुझे असल में भूख है? मैं बहुत ज़्यादा असमझमन में आ गई हूँ कि मैं क्या करूँ? और इस चक्कर में मेरा थोड़ा-सा वज़न बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं और कुछ भी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? कि मैं इस चीज़ का सामना कैसे करूँ?
जी। उम, बिल्कुल देखिए ऐसा तो होता ही है कि अ, लोगों को नहीं समझ में आता है कि सच में उनको कब भूख लगा है और कब बस मन से होता है इमोशनल ईटिंग कभी-कभी हम करते हैं, भावनात्मक रूप से हमें मन करता है और हम खा लेते हैं, तो उससे तो बिल्कुल देखिए स्वास्थ्य तो खराब होना लाज़मी सी चीज़ है, पर अ, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ें है आप इस चीज़ से निकल भी पाएँगे और ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको सुझाव दूँगी। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप को कब ऐसा महसूस होता है कि आप ना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खा रही हैं आजकल? अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा-सा बताइए?
जी। जी। जी, तो आजकल क्या होने लग गया है ना कि अ, मुझे थोड़े से जैसे उम्र के चलते, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे कभी ऐसा एस अ, ऐसा नहीं अनुभव हुआ कि मुझे मीठा खाने का इतना मन नहीं करता था, मुझे इतना पसंद नहीं था मन से मीठा खाना और मैं आजकल उस चीज़ का अनुभव कर रही हूँ, कि जैसे ही मैं खाना खाती हूँ दिन में और खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मुझे और खाना है मुझे मतलब तृप्ति ही नहीं मिलती है और मैं अ, जिस टाइम पे भूख लगती है, तो मैं साथ में रायता भी ले लूँगी, साथ में मैं सब्जी भी खाऊँगी, दाल भी खाऊँगी, रोटी भी खाऊँगी, फिर मैं मुझे मन करेगा मैं और खाऊँ तो मैं चावल भी खा लूँगी और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मेरा पेट इतना भर जाता है, लेकिन मेरा मन नहीं भरता तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मीठा भी चाहिए और मीठा खाने की इतनी तलब भर चुकी है कि मैं उसके बाद फिर मीठा ढूँढती रहती हूँ और कुछ ना कुछ फिर मीठा खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे इतना ज़्यादा अपने शरीर में तनाव महसूस होने लगता है, कि मैं उस उसको मतलब ब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और उसमें बेचैनी अलग होना शुरू हो जाती है और उसमें क्या होता है कि अगर मैं उस तृप्ति को पूरा नहीं करती हूँ, तो तब भी मुझे बेचैनी होती है कि मैं अगर मीठा ना खाऊँ, तो मेरा मन भटकता रहता है, मुझे काम करना होता है। तो मैं करा काम में मन नहीं लगता है कि मुझे कुछ खाना खाना है, मुझे कुछ मीठा खाना है और मीठा खाने के बाद मुझे वो तृप्ति तो मिल जाती है, लेकिन मेरा पेट जवाब देना शुरू कर देता है और कहीं न कहीं मुझे ये बोलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो मैं ये आपसे कहना मा सुन समझना चाहती हूँ कि आखिर इस चीज़ का क्या सुझाव हो सकता है और किस तरह से मैं इस चीज़ का सामना करूँ और किस तरह से इस चीज़ का अ, कुछ समाधान निकालूँ कि मैं भूख क्या है और तृप्ति क्या है? मैं अंतर कैसे जानूँ?
जी। हुँ। बिल्कुल, देखिए अ, मुश्किल होती है जब हम नहीं पहचान पाते हैं और फिर हम ज़्यादा खा लेते हैं, तो वज़न बढ़ना स्वास्थ्य के अ, जो समस्याएँ हैं वो बढ़ती चली जाती है। और उसके बाद अ, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है अफ़सोस होता है। कि क्यों ऐसा किए उस समय शायद हम खुद को रोक लिए होते, नियंत्रित कर लिए होते, तो आज ये अवस्था नहीं होती। बिल्कुल देखिए अ, <smacks lips> ये सामान्य स चीज़ है, आप इससे निकल भी पाएँगी। और आपको थोड़ा-बहुत ही अ, नियंत्रित करना होगा, आप क्या खा रही हैं, तो आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि खाना आप खाते हैं ज़्यादातर खाने के बारे में आपने बताया। तो क्या ऐसा भी होता है कि पैकेट अ, जो प्रोडक्ट्स है या फूड है वो कंज्यूम करते हैं या कैफ़ीन कॉफ़ी हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इन चीज़ों के बारे में भी आप थोड़ा बताइए।
नहीं। जी, तो मैं ये भी करती हूँ क्योंकि एक खाना खाने के बाद में जैसे मैंने कहा की आपको मुझे मीठा खाने का बड़ा मेरी बड़ी तलब मस महसूस होती है। तो इस तरह से मुझे कई बार रात के खाने के बाद मुझे कुछ नमकीन खाने की और कुछ पैकेट फूड खाने की बड़ी तलब महसूस होती है। तो मैं वो भी खाना शुरू कर दी हूँ आजकल जैसे मैं चिप्स खा लूँगी जैसे मैं सेव खा लूँगी और उसके बाद मुझे लगेगा अब मैं फिर से मीठा खाऊँ। तो मैंने वो भी खाना शुरू कर दिया। तो अब अब ऐसा लगता है कि उस चक्कर में मतलब हाँ, मुझे जूसेस भी बहुत पसंद है। तो मैंने वो भी अ, थोड़े से फिर मैं थोड़ा एक एक एकाध बार में पहले लाई, वो मेरी गलती हो गई कि मैंने उसको थोड़ा-सा शुरुआत में शुरू किया और अब मुझे उसकी इतनी तलब और इतनी अ, आदत पड़ पड़ गई है कि मैं फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए और मुझे अ, कुछ पीना है, तो पीने में मैं वो जूसेज़ पीना शुरू करती हूँ। और उस चक्कर में क्या होता है कि मेरी डायबिटीज आज बॉर्डर लेवल पे आ चुकी है। तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने साथ बहुत गलत किया है क्योंकि उस कहने को तो हमें सब कुछ पता होता है कि उस जूसेस में कई अधिक मात्रा में अ, शक्कर का होता है प्रपोर्शन लेकिन पता नहीं इस इस आदत में मैं कैसे फँसती गई और आज मैंने अपना ये हाल कर लिया है कि मैं बहुत खाती हूँ, तो बेचैनी और ना नहीं खाती हूँ तो मुझे अलग तरह की बेचैनी होने लग गई है।
हुँ, जी। हुँ। अच्छा हाँ, हाँ। समझ पा रही हूँ उन जैसे तो होता है बहुत लोगों के साथ है कि जब वो नहीं खाते हैं, वो चीज़ जो उनको पसंदीदा है, तो उनका शरीर इस तरीके से हो जाता है, मन इस तरह का हो जाता है कि लगता है नहीं, नहीं मुझे खाना ही है खाना ही है, तलब उठती है, फिर लोग उस उसको खाने के पीछे फिर भागते भी हैं और फिर बाद में अपना ही बुरा कर लेते हैं। तो अ, ये समस्या तो बिल्कुल है, देखिए बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। आप इस चीज़ से निकल पाएँगी अ, जैसा आपने बताया कि आपको डायबिटीज़ हो गई है क्योंकि आप ये चीज़ें मीठों को जो आपका है वो नियंत्रित उस पे नहीं कर पा रही हैं। तो आपको शुरुआती तौर पे ही जब आपने कोई भी नया आदत शुरू किया था, तो उस समय अगर हम पहचान लेते हैं तो अच्छा होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि कुछ जो भावनाएँ हैं, वो आप महसूस कर रही हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए?
जी भावना अ, ऐसे है कि मैं काफ़ी हद तक अपना शरीर में एक अलग तरह की अ अ, अब जैसे कहते हैं ना सुस्ती महसूस कर रही हूँ ऊर्जा नहीं आती है, अब जैसे पहले मैं बहुत तंद चुस चुस्त होकर सब काम करती थी अब कुछ काम करने के बाद ही एक अलग तरह की अ, सुस्त सुस्तपन अपने शरीर में मैं महसूस करती हूँ। एक तरह का थकान महसूस करती हूँ और एक तरह का तनाव महसूस करती हूँ और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी नींद पर भी काफ़ी असर पड़ा है क्योंकि मुझे सोते टाइम क्योंकि जैसे आपका पेट इतना भर जाता है, खाली नहीं रहता है, कहते हैं ना कि आप रात के टाइम पे थोड़ा-सा कम खाएँ और अपना पेट खाली रखें। पर जैसे मैंने कहा कि मेरी आदतों के कारण मैंने अपने आप को इतना इतना हम में ठूँस लेती हूँ कि फिर मुझे नींद में भी काफ़ी समस्या महसूस होने लग जाती है, तो ये सब अ, चीज़ें मुझ मुझे महसूस हो रही हैं मेरे शरीर में, इस तरह के बदलाव अ, मैं महसूस कर पा रही हूँ, पर कहाँ निरंतर निरंतर करूँ इन चीज़ों को? वो समझ नहीं पा रही हूँ मैं।
अच्छा। हुँ। अच्छा, ये बताइए कि जो अ, आपकी आदतें बद बदलती चली गई या फिर आपको अ, ज़्यादा खाने की लत लग गई, आदत लग गई। तो वो कब से हो रही है? और उसके लिए आपने क्या कुछ किया है? वो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ?
जी, मैंने कुछ अ, जैसे करीबन 1-2 साल से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब आदतें मुझ में लग गई हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरा अ, पेट काफ़ी भर जाता है, तो मैं थोड़ा-सा वॉक कर लूँ, पर मेरे मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं सिर्फ वो वॉक करने से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा और कुछ ना कुछ जिस तरह का खाना मैं अनाप-शनाप खा रही हूँ और जिस तरह का मैं एक पो एक निरंतर ना पोर्शन नहीं खा रही हूँ, एक कहते हैं ना कि एक अपना आपको पोर्शन पोर्शन जो होता है खाने का वो आपको हिसाब से आपका अ, करना पड़ता है मेंटेन और वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं वॉक तो करना थोड़ा-बहुत शुरू की हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं शायद वो इतना मददगार नहीं साबित हो रहा है। जी।
हुँ, देखिए सच बात है, सिर्फ आप वॉक करने से तो नहीं होगा आपको, अपने खाने पे भी नियंत्रित रखना ज़रूरी है, तो मैं आपको अब कुछ सुझाव देती हूँ, मुझे लगता है अगर आप इसको अपनाएँगी तो आपको बिल्कुल इससे फायदा भी होगा। तो आप सबसे पहले आपके मन में जब ये आता है कि मैं कुछ वैसे खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। तो अपना दिन का जो दिनचर्या आप शुरू करते हैं, आप पहले से ही कोशिश करिए कि एक नोट बना लीजिए कि आप इस समय पे ये खाएँगी और ये लंच का समय है, ये है तो मुझे इतना बै बै, जो भी खाना बना होगा वो खाना है। और ब्रेकफास्ट अ, शाम के समय भी लोग कुछ नाश्ता पानी थोड़ा-बहुत करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स और सलाद या फिर जो अ, चना होता है मूँग मूँग दाल होता है, जो थोड़ा-बहुत सोक करके आप वो चीज़ें खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, मखाना खा सकती हैं। तो वो खा रही है और जो आपका रात का खाने का भोजन का समय है, रात्रि का, डिनर का वो फिक्स कर लीजिए। जब आपका टाइम फिक्स रहेगा और आपको चीज़ें पता है कि ये खानी ही है, तो आपका वो आप रहेगा कि आप कोई और चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं और बीच-बीच में आप एक नियम बना लें, कि मेरे को पानी ही पीना है। उसके बीच में मुझे कुछ भी चाहे मन करे अ, जैसे कि आपको पैकेट फूड्स खाने की मन होती है, मीठी चीज़ खाने की मन होती है, तो अपने आप में वो आपको डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा और जब ये करेंगे तो आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा भी दिखेगा और जैसे बीच-बीच में आपको कुछ खाने का मन कर ही रहा है, तो उस समय आप फल अपने पास रखिए, जैसे कि अ, कुछ भी है, तो आप अ, सेब खा लें, बीच-बीच में पानी पी लिए, शरबत बना लिए, जितना हो सके लिक्विड फूड की तरफ में जाइए, वो भी जो से हेल्थ के लिए अच्छा है। नारियल पानी है, डाब पानी है अ, या फिर आप शरबत किसी तरह का जो हल्का में बना सकती हैं, जिसमें शुगर ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मीठे खाने की आदत जैसे है ही, तो मकर संक्रांति में देखिए फेस्टिवल्स में कितने सारे मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जो कि ह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। एक नारियल की गिरी हो गई, बादाम पट्टी होता है, जो गुड़ और दाल अ, इसका होता है, बादाम का होता है, तो वो हो गया इसी तरीके से गुड़ की बहुत सारी डिश है जो कि खा सकते हैं और उतना ज़्यादा वो डायबिटीज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अ अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं, जिसको आप थोड़ा-सा सर्च करेंगी और वैसा डाइट भी आप देखिए कि अ, ठीक है अगर थोड़ा-बहुत हो ही जाता है पैकेट फूड और ये सारी चीज़ें और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए खा ही लेते हैं, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप व्यायाम कर सकते हैं। सुबह पे आप अ, जब आप अ, व्यायाम करेंगे ना तो आप आपको फिर बाहर की और ये चटपटी खाने की जो चीज़ें हैं, उसके लिए आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन कम होते चल जाएगा। आपको लगेगा नहीं आज दिन-भर इतना मेहनत किए हैं, हम जो-तो खा के अपना अ, जो व्यायाम किए उसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें आपके मन में आएगी, आपका मनोबल तेज होगा और इन खानों के प्रति आपका जो मन है, वो हटता चला जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगी और आपका जो मानसिक तनाव है, वो भी दूर हो जाएगा।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बहुत बढ़िया आपने सुझाव इस तरह से दिए कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी से इन सुझावों को अपनी ज़िंदगी में अ, ब डालना शुरू कर दूँ और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सारे सुझाव सुनकर अभी से ही और जब मैं इनको अपनाऊँगी तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मददगार इन चीज़ों से मदद मदद साबित होगी। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया दा अदा करना चाहती हूँ, मुझे इतना अच्छे से सुनने के लिए और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए।
आपका भी धन्यवाद।